Iya, kebetulan sih. Karena kan, eee, dosen aku ini, eee, wadek ya, Kak, jadi, wakil dekan gitu. Jadi kan, sibuk banget tuh, dan beliau juga, eee, harus masih bisa ngajar, kan? Jadi, kayak ada beberapa jurusan seperti, pendidikan agama islam, kemudian, eee, pendidikan Bahasa Inggris, eee, pendidikan Bahasa Arab gitu, ada mata pelajaran yang memang, eee, sudah aku ampu, gitu. Sehingga beliau itu meminta gitu, Kak, eee, sama saya, kayak, e "Bisa enggak nih," gitu kan, "jadi asisten dosen?" Kebetulan, eee, aku satu-satunya yang dapat nilai A, gitu, Kak, di angkatan aku. Jadi, ya ditawarkanlah, eee, untuk jadi asdos. Ya, sudah sih, saya, eee, ambil aja gitu kan untuk pengalaman. Jadi, ya, semenjak itu sih, eee, pengalaman pertama juga, eee, untuk masuk ke ranah, eee, universitas itu memang agak canggung ya, Kak. Tapi lama-kelamaan itu bisa terbiasa dan kayak, ya, luar biasa sih pengalaman pertama itu, gitu.
Oh, bagus banget. Iya. Heeh. Heeh. Mhm, benar. Mhm. Mhm. Iya, oke. Heeh. Oh. Oke. <chuckles> Iya iya. Mhm. Iya. Oh, gitu. Berarti
Jadi, menyenangkanlah, Kak. <chuckles>
Oh, pertama kali kerja, justru pas masih kuliah, ya?
Oh, iya. <laughs>
Langsung jadi asisten dosen di semester 5. Oh, keren banget! <chuckles> Itu pasti <chuckles> Itu pasti seneng banget tuh, pas waktu pertama kali. Heeh, jadi pengalaman pertama yang memang jadi hal yang bisa terus diingat, gitu, ya? <laughs>
Iya iya. Mhm. <chuckles> Aduh, makasih, Kak. <chuckles> Kalau Kakak? Iya. <laughs> Iya. Mhm mhm mhm. Mhm mhm. Mhm. Iya, betul banget. Iya, betul banget. Kalau Kakak gimana, nih? Heeh?
Heeh. Kalau aku, aku pengalaman bekerjanya gini, karena aku dulu kan lulus SMK langsung kerja tuh.
Mhm? Wah, keren nih.
Heeh. <chuckles> Jadi, pas SMK itu ada yang namanya PKL.
Mhm. Oh, oke. Iya. PKL, ya? Mhm, sering dengar tuh. Mhm.
Praktik kerja lapangan. Nah, karena aku ambilnya multimedia dulu PKL di percetakan. Nah, akhirnya
Mhm. Mmm.
setelah pulang sekolah, itu aku sering mampir ke percetakan, tuh. Nah, pas lulus, diambil sama percetakan buat kerja di situ. Jadi, pekerjaan pertama aku desain grafis di percetakan tempat aku dulu PKL. Nah, <laughs> dulu aku ngerasa, "Wah! aku lulus SMK, bisa langsung kerja dan tanpa melamar." Itu rasanya seneng banget gitu ya. Nah
Mhm. Mmm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Wah, keren banget nih. <chuckles> Mhm. Mhm. Heeh. Mhm. Iya iya.

Heeh, bener. Ya, mungkin kalau misalkan dulu aku nggak nerima tawaran, aku, gaji stabil, tapi kan, bisa sambil cari kerja yang di atasnya lagi gitu ya. Karena kan, dengan pengalaman juga kita ternyata bisa, mencari pekerjaan yang lebih baik. Soalnya setelah aku dapat ijazah ini juga, S1, Ternyata sama aja cari kerja susah aja, iya.
Mhm. Mhm. Mhm. Iya, betul. Iya, betul. Heeh. Kosong aja ya? Oh, iya, ya. Iya iya.
Heeh. Jadi mereka itu lebih ngutamain, kamu bisa apa, kayak gitu loh.
Ah. Oh ya ampun. Mhm, tadi aku cuma <laughs> Kakak umurnya berapa? Emang kenapa? <chuckles>
Heeh, ditambah kamu umurnya berapa gitu kan. <laughs> Iya. <chuckles> Jadi, sekarang itu umur juga paling utama, pas ditanyakan pas interviu. Aduh padahal kan di heeh, padahal di CV kan sudah ada gitu ya. Tapi, aduh, ya. <chuckles>
<chuckles> Penampilan yang menarik, gitu ya? <laughs> Iya, benar banget. Jadi, ya pengalaman kerja pertama itu, pastinya kan eee, ada rasa gugupnya dulu gitu ya Kak. Terus, eee, semangat secara bersamaan, gitu kan. Dan tugas pertama yang terlihat sederhana pun, bisa menjadi tantangan besar gitu kan, kalau misalnya, kita itu belum terbiasa. Dan dari pengalaman itu pun, pastinya kita akan belajar bahwa ternyata keterampilan komunikasi, inisiatif, eee, kepercayaan diri itu, jadi kunci buat berkembang, gitu kan. Jadi, e jika diberi kesempatan untuk mengulang sih, pastinya lebih percaya, eee, pada kemampuan diri ya Kak dan belajar lebih proaktif lagi sejak hari pertama itu, gitu. Hmm. <chuckles> Makasih banyak ya Kak, obrolannya. Iya.
Mhm. Iya benar. <laughs> Iya. Mhm. Mhm. Mhm. Iya. Heeh. Iya. Heeh, bener. Iya. Heeh, <laughs> iya iya. Siap. Terima kasih juga udah sharing-sharing sama aku. <laughs>
Iya. Semoga pengalaman kerjanya makin banyak dan bermanfaat ya Kak.
Amin. Amin. Terima kasih.
Iya.